เล่นน้ำกัน ก็คือจริง ๆ อะ เวลาหมวกทำ ก็คือเหมือนจะ เล่น ใช่ไหมคะ ก็ คืออาจ อาจจะแบบไม่ได้แบบเล่นหน้าบ้าน หรือว่าเล่นอะไร ก็คือแบบหมวกอยู่กรุงเทพ อย่างเงี้ย มันก็จะร้อนหน่อย อาจจะแบบไปเล่นแบบสีลมหรือข้าวสาร ที่เขาอะจัดงานให้ อะไรอย่างงี้ ใช่ แต่ก็จะเล่นแค่ แค่วัน วันเดียวนะคะ แต่ว่าวันที่ สิบสี่ อะ หมวกก็รู้สึกว่า เออ หมวกไม่อยากไปเล่น เพราะว่าวันที่ 14 มันเหมือนแบบเป็นวันครอบครัว ใช่ไหมคะ ก็จะแบบ อ่า รดน้ำดำ หัว จะอยู่ แม่กับพ่ออยู่บ้าน อะไรประมาณแบบนี้ค่ะ ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบ อืม ปลูกฝังเนาะ จริง ๆ พ่อแม่หมวกก็แบบปลูกฝังด้วยว่า "เออ แบบมันเป็นวันนี้นะ วันนี้มันต้องทำอะไร" อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ มันก็เหมือนแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะ จนแบบ จนโตมา อย่างเงี้ย ก็จะแบบค่อนข้างรู้ โดยที่ว่าแบบผู้ใหญ่เขาก็แบบปลูกฝัง กับเรา มาอีก อีกทีหนึ่ง ด้วย ใช่ ก็จะเป็นแบบ เอ่อ ช่วย เหมือนช่วยแบบ เออ รดน้ำดำหัว แล้วก็จะแบบ วันที่ 14 ก็แบบตื่นเช้าหน่อยไปวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปทำ บุญ ก็จะแบบเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะ แต่อาจจะแบบไม่มี ไม่มี กรุง เทพก็อาจจะแบบไม่มีแบบก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นแบบแนว ๆ แบบไปทำ อ เลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วจะบอกว่าอีก อันหนึ่งอะค่ะ ที่ เอ่อ ที่ประเพณีลอ เอ่อ ประเพณีสงกรานต์ แล้วก็ที่เขาทำกันที่วัดอะค่ะ ก็จะมี เขาเรียกว่า รำวงย้อนยุค ที่แบบเอาคนแก่ ๆ มาใส่กระโปรง ทาแก้ม ทาปาก แล้วก็ เอ่อ เต้น เอ่อ จ้ำบ๊ะกัน น ในงาน น เอ่อ สงกรานต์ ใช่ ทีนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงอะ มองอีกมุมหนึ่งใน ในฐานะที่หมวกเป็นคนรุ่นใหม่อะ ถ้าเอาคนรุ่นใหม่แต่งตัวไปเต้นลักษณะแบบเนี้ย หมวกคิดว่าคนรุ่นใหม่น่าจะมีความสุขหรือชอบไหม?
อา ค่ะ เออ อือฮึ ดูน่าสนุกนะคะ อา ค่ะ คิดว่าน่าจะมีความสุขนะคะ แต่อาจจะแบบเปลี่ยนแนวเพลง แบบ ให้แบบ เป็นแบบ เร็วนิด หนึ่ง อะไร ใช่ ๆ ๆ เขาอาจจะแบบ เขาอาจจะชอบ อะไรอย่างงี้
ฮิปฮอป อ๋อ <laughs> อ๋อ แบบโย่ ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม? เออ
อาจจะ อาจจะไม่ถึงกับฮิปฮอป แต่อาจจะแบบเปลี่ยนแนวเพลงที่แบบเป็นเพลงแบบ เพลงแบบที่พอเต้นได้หน่อย อะไรอย่างงี้ไหมคะ แล้วก็แบบใส่แบบ แบบเนื้อ ห เนื้อเพลงแบบประมาณเกี่ยวกับสงกรานต์ ไป เหมือนแบบ อา เราก็แบบมีการแสดงที่แบบเพลงมันก็ปรับมา แบบจัง จังหวะทำนองเพลง อย่างเงี้ย มันก็ปรับมาตามยุคสมัย ใช่ไหมคะ แล้วก็ท่าเต้นก็อาจจะมีการปรับบ้าง แต่ก็อาจจะแบบเพลงสงกรานต์ ก็อาจจะแบบ เหมือนแบบมีการกล่าว แบบถึงงานสงกรานต์ อยู่ อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ
เออ อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ เอ๊ แล้วถ้าพูดถึงในฐานะที่หมวกเป็นคนรุ่นใหม่อะ หมวกว่านอกจากประเพณีสงกรานต์แล้วเนี่ย ในมุมของหมวก คนรุ่นใหม่เนี่ย ควรจะให้คนรุ่นของหมวกอะ ควรจะมีปะ เอ่อ เขาเรียกว่าส่งเสริมประเพณีอะไรบ้าง นอกจาก สงกรานต์น่ะ มีไหม? ถ้า ถ้าเป็นในมุมของหมวกในฐานะคนรุ่นใหม่ ที่อยากให้คนรุ่นใหม่ซึมซับวัฒนธรรมของคนไทย ประเพณีต่าง ๆ ของคนไทยอะค่ะ นอกจากสงกรานต์แล้วมีไหม?
ค่ะ อืม ค่ะ

คิดว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะมันเหมือน มันเหมือนคนรุ่นใหม่อะเขาก็ อย่างแบบงานลอยกระทง ใช่ไหมคะ เขาก็จะ จะแบบมองว่า แบบ เออ เป็นการลอยกระทง พาแบบแฟนไปลอยกระทงอยู่แล้วนะคะ แต่เขา ก็ <chuckles> ใช่ ๆ มันจะออก แนวแบบ แนวแบบ พา ไปลอยกระทงกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มันเหมือนแบบมันมีกิจกรรมเนาะ จริง ๆ ลอยกระทงมันแบบ เป็นแบบ ประเพณีก็ ที่น่าสนุกสนานเลยค่ะ เพราะว่ามันแบบอย่างตัวหมวกเองก็ชอบ มันมีแบบงาน งานคล้าย ๆ งานวัดด้วย ปาปงปาเป้า อะไรเงี้ยค่ะ ก็ ใช่ ก็รู้สึกว่า อ่า กัด การที่แบบเหมือนอยากจะให้ประเพณีสืบต็อบ รุ่งหลัง ใช่ไหมคะ ก็อาจจะคิดว่า เวลาไปวัด อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบ วัดก็อาจจะแบบมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงแบบที่มาที่ไปของแบบประเพณีลอยกระทง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ความสำคัญของแบบประเพณีลอยกระทง เพราะแบบบางทีอย่างเงี้ย คนรุ่นใหม่ เขาก็จะไม่รู้หรอกว่า ไปทำไม แต่รู้ว่าอยากไปลอยกระทงกับ แฟน หรือว่าแบบ แบบ อาจจะแบบอยากไป เล่น อยากไปเล่นแบบ เล่นแบบกิจกรรมเนาะ อะไรแบบประมาณนี้ ใช่ บางทีก็แบบอาจจะแบบ อ่า ไปถ่ายรูปสวย ๆ แบบ อัปเดตลงแบบ social อะไรอย่างงี้ ใช่ ก็อาจจะแบบเป็นประมาณนั้น แต่ถ้าอยากจะแบบ เหมือนอยากให้แบบ
<giggles> <chuckles> ค่ะ ปะ เออ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ อ๋อ <chuckles> เออ ๆ เออ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อือฮึ
ประชาสัมพันธ์จริง ๆ ก็อาจจะแบบเป็นประมาณว่า เอ่อ อาจจะแบบให้ทางวัด หรือแบบ อ่า ทีวี ที่แบบคุณบ้านบอกเลยค่ะว่า แบบ เออ อาจจะแบบมีการแบบโฆษณาอะไรแบบนิดหนึ่ง หมาย หมายถึงว่า แบบบอกถึงความสำคัญน่ะค่ะ ใช่ มันจะได้แบบซึมซับ
อือ อืม ทีวี เออ เออ เออ อันเนี้ย เห็นด้วย ใช่ เพราะว่า เห็นด้วยอะไร รู้ไหมคะ เอ่อ อย่างสมมุติว่า ห้างสรรพสินค้าที่แบบใหญ่ ๆ ที่มันบรรจุคนได้เยอะ อย่างงี้ ใช่ไหม แต่เขาควรจะต้องจัดงานเล่อะ เขาเรียกว่า เหมือนคล้าย ๆ กับ ความเป็นมาของ แล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาร่วมในกิจกรรม อาจจะมีการ เขาเรียกว่า จับรางวัล ของรางวัล อะไรแบบนี้ใช่ไหม เพื่อให้ คน เข้าใจตระหนัก ถึงงาน รอกก็จะ งานประเพณีต่าง ๆ ที่สืบสาน ใช่ไหม?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนแบบ ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบเหมือนห้างเขาก็แบบจัด ห้างสรรพสินค้าเขา เขาก็จัดเนาะเหมือนแบบเป็นกิจกรรมเชิญชวนให้คนมาเที่ยวห้างด้วย อะไรงี้ เพราะว่าหมวกก็จะเห็นบ่อยค่ะ แบบบางทีก็แบบทำแบบเหมือนบ่อน้ำเล็ก ๆ ให้คนแบบลอยกระทงได้ อะไรเงี้ย หรือสงกรานต์เองก็จะเป็นแบบ เป็นแบบมีแบบพระ อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบวางอยู่ข้าง หน้า แบบข้างหน้าห้าง เพื่อให้แบบคนไปสรงน้ำพระ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ แต่ก็ที่เห็นก็คือยังแบบยังไม่ค่อยได้แบบมีการแบบประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ นะคะ จะเป็นแบบเป็นการแบบเปิดเพลง เปิดเพลงในห้าง แบบก็คือแบบให้เข้ากับบรรยากาศน่ะค่ะ
อือ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ อืม ลอยกระทง ลอยกระทง ใช่ไหม?
เฮอะ ใช่ ใช่ ประมาณนั้นเลย สงกรานต์ก็จะ ก็จะแบบ แบบแนวสงกรานต์เลยอะค่ะ ใช่ ก็จะแบบ
<chuckles>